Wie viele wie viele Bäume hat denn so 'n Wald oder so 'n Ort? Ich glaube, du untersch oder, also ich könnte mir vorstellen, vielleicht, ich weiß es ja auch nicht besser, dass du es unterschätzt. Ich glaube, das wird gehen. Und du würdest massiv also, Wind würde nicht mehr so schnell durchkönnen, Vögel könnten wieder nisten, hätten wieder Plätze, wir würden bessere Luft bekommen.
Schwierig. Ich glaube, es kommt drauf an, wo du wohnst. Ich glaube, wenn du in der Stadt wohnst, ist es sehr, sehr schwierig, mal eben so 3.000.000 Berliner, äh, zum Wald zu schicken. Also, ich weiß nicht, zumal viele
Dann klauen wir denen einfach die Parkplätze. Reißen wir die Straßen auf und bleiben. Wir wollen doch hm, wir wollen doch was verändern.
Ich glaube aber nicht, dass man damit etwas verändert. Wie gesagt, ich glaube, es macht mehr Sinn
Mhm, okay. Ich glaube schon. Ich könnte mir das vorstellen, dass das richtig dass das dass das auf jeden Fall 'n 'n re krasser Mehrwert wäre für die Natur. Und die wenn die Natur sich regeneriert, regeneriert sich alles. Die Ressourcen, die Menschen, alles. Das ist das kann schon, auch Waldbrände würden weniger sein. Und, ähm, ja, also, ich kann mir schon vorstellen, dass das 'n Mehrwert wäre, wenn wir so viele Bäume mehr hätten.
Ich glaube nicht.
Gut, jetzt sind ja in der ich weiß nicht, wenn du in der Stadt alles vielleicht auf den Dächern die Bäume pflanzen, irgendwie technisch hinkriegen, wäre auch cool. Hast du überall Bäume auf den Dächern. <chuckles> Ja.
Ja, aber das gibt's ja bereits, also nicht als Bäume, aber mit, äh, Pflanzen auf Bushaltestellen oder so was oder auch auf Bedachungen. Das da das gibt's.
Ja. Ja, genau. Das finde ich total cool.
Ja, aber das meine ich, es gibt ja realistische Dinge, die ja schon umgesetzt werden, wo ich aber nicht verstehe, warum's dann zum Beispiel in in den Niederlanden ist das gemacht worden, aber in Deutschland ist es dann: „Ne, <snorts> geht nicht.“ Und deswegen vieles ist ja auch schon da. Wenn's einfach nur umgesetzt werden würde von vielen Menschen, dann ich glaube, damit würde man schon seinen Beitrag leisten und ansonsten wirklich eher, ja, Zukunftstelf Technologien fördern, Naturwissenschaften fördern und
Hm. Hm. Mhm.
damit dann hoffentlich etwas erreichen. Und natürlich diplomatisch
G geil wäre geil wäre, wenn man so richtig, äh, in die in die, ähm, Nanotechnologie einsteigen würde und die mit KI kombinieren. So klitzekleine Mikroroboter, die Plastik abbauen können oder sowas. Das wäre geil.
Ja, zum Beispiel.
Dann hast du kein Plastikmüll mehr, ja. Im Meer zum Beispiel. Ja.
Ja, ja, also, es gib's ja teilweise mit diesen Algen zum Beispiel schon. Okay, danke fürs Gespräch und man
Ja, genau, richtig. Ja, danke. <chuckles>